Ừm, bạn ơi, mình đang có một cái vấn đề như thế này và muốn chia sẻ với bạn để mà xem xem bạn có lời khuyên nào để định hướng cho mình không ấy. Chuyện là á mình, ờ, đã bắt đầu học đại học và sau đó thì ở lại làm việc ở thủ đô Hà Nội cũng được khoảng 10 năm nay rồi, tính cả cái thời gian mà mình học đại học đó, tức là mình đã xa quê được khoảng 10 năm rồi đấy, ừm, tới bây giờ thì, ờ, mình đang nghĩ đến cái việc là có nên về quê không, hay là nên tiếp tục bám trụ ở thành phố? Nói thật thì do là khi mà mình ở thành phố như thế này á, ờ, mình cảm thấy, ừm, hơi bị cô đơn ấy, hơn nữa là những cái chi phí sinh hoạt ở thủ đô thì nó ngày càng tăng, mà hơn nữa thì ở đây á, mình lúc nào cũng phải thuê nhà, rồi lo đến cái việc là bị chủ nhà thuê lại trọ, đòi lại trọ á. Rồi hơn nữa là cũng không có ai quan tâm đến sức khỏe cũng như là tinh thần của mình hằng ngày á, cái điều này thì khiến cho mình, kiểu, rất là cô đơn. Hơn nữa thì, à, bố mẹ ở quê á thì cũng liên tục thúc giục là mình nên về quê để mà có thể, ừm, phụ giúp ông bà trông coi nhà cửa, hơn nữa thì ông kiểu, bố mẹ, ừm, chăm lo sức khỏe nên là cũng sẽ đỡ cảm thấy lo lắng hơn, cũng như là đỡ cảm thấy cô đơn hơn. Hơn nữa thì về quê bây gi có rất là nhiều những cái khu công nghiệp mà mình có thể vào để mà, ờ, thử sức làm á, thì nếu mà tính ra vẻ như là về quê thì cũng có thể có cái mức thu nhập tuy không được tốt lắm, nhưng mà lại tiết kiệm được cái chi phí về sinh hoạt á bạn. Thì hiện tại mình đang rất là lo giữa hai cái quy hai cái cái cái cái suy nghĩ này, mình rất là muốn nghe ý kiến từ phía bạn xem là mình nên làm như thế nào ở cái giai đoạn này đây?
Ừm, sao nè? Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. À, s nhiều vậy? Ừm, sao nè? Ừm, mình hiểu. Đồng ý. À! Mình hiểu rồi. Mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình hiểu rồi. Ừm.